Canlı konserler senin için ne ifade ediyor, gidiyor musun?
Of, hem o öyle şeyler ifade ediyor ki ben çok heyecanlanıyorum canlı konserlerde. Yani, gidiyorum da çok da hoşuma gidiyor, yani böyle, bilet kuyruğuna girerim, alırım, giderim, böyle, insanları da yanımda götürürüm. Çok seviyorum.
Öyle mi? Hımm. Takip edersin, yani. Eee, merak ettiğin ve sevdiğin kişilerin konser planlarına bakan bakan birisin o zaman.
Evet, evet, kesinlikle bakarım. Onların, ııı, böyle, kendi sayfalarından da takip ederim ya da onların, böyle, organizasyon şirketleri varsa onların sosyal medya hesaplarını takip ederim. Böyle, hani, gerçekten gitmeye çalışırım canlı performanslara. Çok heyecanlanıyorum, çok iyi hissediyorum çünkü. Hı hı.
Hımm. Anladım. Ne Ha! Yani, nasıl mesela? Eee, çıkana kadar o dinleyeceğin kişinin çı sahneye çıkana kadarki ana, çıktığı o an ve sonrasında, yani, duygu hangi duyguları hissediyorsun, biraz anlatabilir misin?
Hı hı. Iıı, şöyle oluyor aslında, yani, konserden önce başlıyor benim heyecanım. Yani bilet aldıktan sonra aslında, böyle, konsere işte 1 ay varsa mesela o 1 ay öncesinde o, ııı, grubun ya da, işte, kişinin, sanatçının müziklerini dinlemeye başlıyorum, hazırlanıyorum yani. Ondan sonra eski şarkıları, yeni şarkıları, işte bilmediğim şarkıları varsa, ya söylerse eşlik edemezsem?
Hı hı. Anladım. Ya, kendini mi güncelliyorsun, hani hatırlamıyorsam diye? A! Anladım.
Evet. Tabii, tabii. Hazırlanıyorum yani, bayağı bir hazırlanıyorum, ııı, konsere. Hatta böyle arkadaşlarla birlikte gideceksek onlara da, eee, böyle, dinlettiriyorum. Böyle, bir hazır o eee, bir kafayla gidiyorum aslında konsere. Orada da, böyle, şeyi, yani, ortam da çok etkili tabii. Yani, genelde ayakta konser izlemeyi seviyorum. Eee, böyle, oturarak konser izlemeyi çok sevmiyorum ama bazı sanatçıların da mesela Cem Adrian severim, Cem Adrian'ın konserlerini oturarak izleme okay, o zaten zıplatmaz, hoplatmaz, daha, böyle, melankolik ve duygusal Evet, evet. Şarkılar söyler ama genelde ayakta ve, böyle, dans ederek, zıplayarak, bağırarak falan konser dinlemeyi severim. Duygum da, böyle, işte, şey oluyor, coşku oluyor. Yani, herhâlde çok, böyle, bir imreniyorum da yani sahne performansı iyi olan sanatçıları çok seviyorum mesela.
Evet. Hı hı. Tamam. Tarzından dolayı Evet. Anladım. Hımm. Anladım. Evet ya, birçok insan için aslında, eee, sahnede çıkan kişinin yerinde olma isteği de olabiliyor ya da, eee, ne kadar o kişiyi, eee, radyodan ya da canlı platformlar olmasa bile, işte, Spotify gibi, YouTube gibi videolar eee, platformlardan sürekli dinliyor da olsalar gerçekten canlı olduğunda sanki aynı kişi değilmiş gibi, aynı şarkı değilmiş gibi bir atmosfer de oluşabiliyor. İnsanların bu konuda duyguları çok da değişebiliyor. Bazı kişiler için, eee, anıları canlandırma olabiliyor, eskilere gitmek, onu tazelemek; bazı insanlar için güncel kalmak da olabiliyor. Peki, eee, şöyle bir geriye dönüp baktığında, anladığım kadarıyla çok fazla konser deneyimin de var ve takip ettiğine göre unutamadığın, aklında kalan, belki, eee, o anın atmosferinden ya da birlikte gittiğin kişiyle yaşadığın anlardan olabilir. Var mı böyle anlatabileceğin bir hikâye?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Evet. Hıh. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, çok yakın zamanda aslında geçen yılın, yani, 2025'in içerisinde Tarkan konserine gittim. Yani b benim unutamayacağım anlardan bir tanesiydi herhâlde hayatımda. Daha önce de Tarkan konserine gitmiştim bu arada Türkiye'de, eee, şeyde Rumeli Hisarı'nda. Eee, şimdi Hollanda'da gittim ve çok etkilendim sahne performansından. Bir de şimdi tabii, eee, gurbette olunca şöyle bir etkisi de oldu: İşte, Almanya'dan, Belçika'dan, işte yakın bütün ülkelerden aslında konsere gelen Türkler vardı. Bir de yabancılar vardı, yani aslında Türkçe şarkı söylüyor. Türk olmayanlar da vardı, Hollandalılar vardı, farklı milletten insanlar vardı. Ya, şeyi hissettim, yani, böyle bir dünya starımız var bizim, yani, gerçekten, hani, Michael Jackson gibi biri var aslında bizim
Hımm. Evet. Evet. Hımm. Evet. Hımm. A! Türk olmayanlar. Hımm. Evet. <chuckles> Megastar deniyor, değil mi?
Evet, evet. Madonna gibi bir sanatçımız var, onu 1 kere daha hissettim. Zaten biliyordum. Böyle düşünüyordum.
Bu bir gurur duygusu muydu, neydi tam olarak?
Kesinlikle gururdu. Yani, gurur, böyle, özeniyorsun, onun, böyle, hep o yaşta ve sağlıklı kalmasını istedim, şeye çok imrendim, yani, o yaşta o sahne performansı, dans performansı. Ya, ben 18 yaşında da dinliyordum Tarkan'ı, 18 yaşında da böyle dans ediyordu. Şu an elli küsur yaşında. 52 yaşında mıydı, neydi? Yani, yine aynı şekilde dans ediyor.
Hımm. Evet. Hı hı. Hımm. Performansından da etkilendin. Sadece aslında şarkıları değildi o zaman senin için, eee, duyguları yaşatan, o, eee, gençliğindeki şarkıları yine belki söyledi orada ama aynı kişiye aynı, eee, canlılıkta aynı dansta, aynı performansta etkili görmek seni etkiledi o zaman.
Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Enerjisi, sesi zaten çok beğeniyorum, sesi bence çok, eee, kaliteli bir, eee, sesi var. O, işte, dans etmesi, enerjisi, diğer müzisyenlerle olan etkileşimi, eee, seyirciyle, izleyiciyle, dinleyiciyle olan etkileşimi de çok iyiydi. Bizlerle konuştu yani bizler biz tabii tek taraflı oldu ama, hani, şeyi alıyorsun oradan, yani, işte, böyle, Türkiye'nin zor zamanlarından geçtiği bir dönemdi mesela. O kadar güzel mesajlar verdi ki birlikte olmaya dair, işte, kolektif sevgi üretmeye dair, böyle, ama şey değil, klişe değil, böyle. O zaman da dedim yani gerçekten; hani, "İyi bir sanatçı, aslında tüm yönleriyle iyi bir sanatçıysa eğer bir bütünsel olarak böyle sahnede ona saygı duyuyorsun." Tam onu hissettim, herhâlde onu söyleyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Belki de, eee, sanatçıların bu megastar gibi bir, eee isim alıyor olması, onlara böyle bir sıfat takılıyor olmasının da, eee, burada da etkisi olmalı belki de. Ne dersin? Yani, eee, et seyirciyi sürekli kendine odaklanmış şeklinde tutmak, eee, belki de binlerce insanı bir araya getirdiği bir konserdi. Gurbette olduğunu söylediğin i farklı ülkelerden Türklerin ve yabancıların da geldiğini söylediğin için Peki, hiç kendini, eee, öyle bir anda seyirciyi bu kadar binlerce insanı odaklı bir şekilde tutabildiği, her bir cümlesine, eee, e eşlik edilebildiği bir ortamda ve dinlettirdiği bir ortamda, ki bunun biraz sanıyorum karizmayla da ilgisi var, sen ne düşünürsün, bunu duymak isterim. O, öyle bir ortamda, eee, sence, eee, Tarkan’ı güçlü kılan şey neydi? En çok etkileyen, insanları oraya bağlayan şey neydi acaba?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hımm, bence şuydu, dediğin gibi, karizmaya katılıyorum. Yani, Tarkan aynı zamanda, işte, eee, güzel, yakışıklı, neyse o ifadeler, karizmatik, eee, beden bütünlüğüyle, işte, fiziksel görüntüsüyle, her şeyiyle bence etkileyici bir insan, etkileyici bir sanatçı ama onun ötesinde, yani, bence oraya gelen herkese şunu hissettirdi Tarkan o gün: Eee, Tarkan doğru bir adam. Yani, hani, eee, neyse, eee, söylenmesi gereken, o dönemde, işte, ülkenin siyasetiyle ilgili can sıkıcı bir şey varsa oraya gelen büyük kitlenin, eee, av ya da herkesin olumsuz etkilenebileceği ya da doğal afet yaşandıysa ya da zeytin ağaçları haksız yere kesiliyorsa, ki haklı bir neden görmüyorum ben bir ağacın kesilmesi için hiçbir zaman, Tarkan da tam böyle duruyor aslında. O duruş bence oradaki kitleyi şarkıların da ötesinde bir arada tutuyor ve oradaki sanatçıyı aslında, ne bileyim, detone de olsa artık, ne bileyim, şarkısının sözlerini de unutsa mesela onu hatırlamayız. Yani, o konserden herkesin hatırlayacağı şey: "Evet ya, burada yanlış gidene de yanlış diyen doğru bir insan var." aaa, gibi. Bence, hani, bu Tarkan'ın özelinde böyle. Başka sanatçılarda da elbette bunu görebiliriz ama, hani, sorduğun, ııı, soruya yönelik, aslında Tarkan'ı bence orada herkesi etkileyecek noktada tutan şey onun doğru bir insan olması. Bana göre öyle, bana hissettirdiği o. Hı hı.
Evet. Hı hı. Hıı. Evet Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, anladım. Yani, bunun bir canlı performans olması, sesini hâlâ koruyor olması, şarkılarını içtenlikle herkesin eşlik edebileceği şekilde söylüyor olması ve aslında, eee, sosyal sorumluluk anlamında da, eee, gündemden kopmuyor olması seni çok etkilemiş, öyle anlıyorum. Peki, eee, Tarkan bu, uuu, konserini Türkiye'de bir mekânda verseydi, eee, aynı coşkuyu gösterebilir miydin? Nasıl olurdu sence? Yani Türkiye'yle bunun, işte, Hollanda'da oluyor olması arasında senin duygularında değişen bir şey olur muydu ya da izleyici kitlesi açısından bir fark olur muydu? Ne düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Iıı, yani, tabii, şimdi, ııı, yani, gurbette olmanın beraberinde böyle getirdiği duygular var. Böyle, bir, hani, kı ne kadar kızsan da vatanına tabii ki özlüyorsun, oradaki birlik beraberlik, ana dilinde bir şeyler dinlemeyi çok özlüyorsun ve ana dilinde birlikte bir şeyler söylemeyi de özlüyorsun. Ben mesela hiç tanımadığım insanlarla o gün kol kola falan girdim. Yani, hani, normalde, hani, yapmayacağım bir şey ama, hani, birlikteyiz, bütünüz, eee, bir a bir arada olma hissi. O yüzden bence biraz yurt dışındaki bu, ııı, konserlerde biraz daha kenetleniyoruz bence birbirimize. Eee, Türkiye'de buna ihtiyaç yok. Zaten, hani, bir aradasın, eee, aynı gelmiş. Orada daha eleştirel bakıyorsun bence. Ben hatırlıyorum mesela Rumeli Hisarı'nda, eee, en son bir Kenan Doğulu konserine gitmiştim. Böyle, işte, orada oturduğumuz banklar, böyle, çok kötüydü, çok pisti falan. Böyle, her şeyi eleştirdiğimi hatırlıyorum. Tarkan konserinden sonra da herkes içkilerini döktü, suyunu döktü yere, bir şeyler oldu falan ama hiç kimse onları eleştirmedi mesela. Hani o, od değildi, odak orası değildi. Yani, kendi ülkende biraz daha eleştirel bakabiliyorsun bence. İşte, ses sistemine bir laf ediyorsun, "Ya, bu rüzgârlı havada da böyle mi yapılır?" diyorsun falan. Hani, bir şey buluyorsun eleştirmek için. Ya, yurt dışında biraz daha, böyle, kabullenici oluyorsun. "Ya, ayağımıza Tarkan gel Evet, evet, ayağımıza Tarkan gelmiş. <chuckles> Daha da ne isteyelim, neyi eleştirelim noktasında daha kabullenim de fazla oluyor bence.
Hı hı. Evet. A! Anladım. Hı hı. Evet. Herkesin bir arada olduğu bir yer diyorsun. Hı. Evet. Hımm. Tamam. Evet. Hı hı. Hı hı. Biraz daha toleransın mı acaba? <chuckles> Biraz daha tolerans da iş <chuckles> anladım. Or Hımm. Belki de bu, ııı, tabii, ulaşılabilirlikle de ilgili bir şey olabilir diye düşündün galiba. Yani, eee, Tarkan'ın ayağımıza gelmesi söyleminden onu anlıyorum. Çok da sık yapılan bir, eee, turne, eee, değildi zannediyorum ki, eee, bu kadar insanın bir arada olduğu bir yerde. Peki, eee, tekrar konserlere, eee, gidersek, bazen de, eee, konserlerde, eee, kişiler, eee, sanatçılar, eee, fiziken orada oluyor; evet, giyinmiş oluyor, hazırlanmış, eee, makyajını yapmış olabiliyor eğer kadınlarsa. Ama, eee, mesela ses kaydı, eee, banttan olabiliyor ve canlı söylemeyebiliyorlar. Peki, böyle bir konseri değerlendirmen nasıl olur? Hiç böyle bir deneyimin oldu mu, bilmiyorum ama eğer böyle bir konserde bulunsaydın, yine, eee, çok istekli bir şekilde biletini alsaydın, aylar öncesinden bu konseri bekleseydin ama oraya gittiğin anda o müzik sanki arabanda giderken, eee, radyoda dinleyecekmiş gibi bir platformdan veriliyor olsaydı, eee, ne hissettirirdi sana?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, böyle bir deneyimim var. Aslında, böyle, banttan da söylemedi sanatçı. İstanbul'da, böyle, bir mekânda, Hüsnü Arkan çok severim ben, Hüsnü Arkan dinlemeye gittik. Ama, böyle, ses sistemi o kadar kötüydü ki gerçekten sanatçının sesini duymakta çok zorlandık. Zaten, hani, hafif tonda söyleyen, eee, bir sanatçı. Enstrümanlar çok bastırdı. Sanatçının sesi sesi bastırdı. Sanatçının sesini duyamadık ve ben yine, böyle, çok heyecanla gitmiştim, bir sürü de insan götürmüştüm yanımda. Eee, beraber dinleyeceğiz, çok güzel şarkıları falan diye. Hiç dinlemeyen arkadaşlarımı da götürmüştüm falan. O gün mesela çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani, bu kadar geldik. Bu kadar insanı da getirdim ama çok kalitesiz bir ortamdı. İşte, ımm, performansı da kötüydü Hüsnü Arkan'ın. Hani, arabada CD'den dinlesek daha iyiydi falan noktasında, böyle, eee, çok canımın sıkıldığını hatırlıyorum. O yüzden aslında o, eee, mekân, işte, sanatçının o arkadaki ses kontrolleri ya da, işte, dinleyici tarafına sesinin nasıl geldiği. Hani, bunlar mutlaka kontrol ediliyordur tabii. Bunlar amatör sanatçılar değil ama gerçekten o mekânın akustiği çok kritik bence konserlerde. Öyle olmadığında yani iyi olmadığında gerçekten canlı konserdense, hani, eee, evde kendi cihazlarından dinlemek, işte, ne bileyim, dijital platformlardan dinlemek, eee, daha iyi olabiliyor, yani hayal kırıklığı oluyor kötü olduğunda ses sistemi.
Öyle mi? Hımm, hı hı. Hı hı. Evet. Sesi mi bastırdı? Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Kendiniz istediğin müzikleri seçerek. Hı hı. Anladım. Eee, konsere giderken arkadaşlarımı da götürdüm demiştin. Eee, anladığım kadarıyla, eee, insanlar üzerinde bu konularda bir etkin de var. Eee, peki, insanları, eee, hiç tanımadıkları, Hüsnü Arkan gibi, tanımadıkları bir kişinin konserine götürmeye ikna eden yönün nedir? Yani, neyi farklı yapıyorsun? İnsanlar nasıl ikna oluyorlar?
Hı hı. Biraz. <chuckles> Ya, çok, eee, yakın zamanda, geçen hafta 2 arkadaşımı bu, eee, Barcelona Gipsy, eee, balKan Orchestra'sının konserine gitmeye ikna ettim. Gerçekten ikna ettim, hiç bilmiyorlardı çünkü. Ondan sonra onlara dinlettim, işte, hikâyesini anlattım, Emir Kusturica’yı anlattım, onun filmlerini anlattım. Bakın, bu filmlerde bu müzikler çalıyor ve bunlar çok arkasında hikâye var ve bu orkestrada farklı milletlerden bir sürü sanatçı var. Çok eğlenceliler, kendileri de çok eğleniyorlar falan gibi, böyle, bir gerçekten bir, eee, satış pazarlama stratejisi gibi onlara, böyle, eee Evet, bir giriş yaptım, dinlettim, anlattım. Sonra ikna oldular ve çok beğendiler. Eee, ben de çok beğendim, konser çok iyiydi, eee, küçük bir mekânda. Kesinlikle. Şu an mesela onlar da sürekli dinlediklerini söylüyorlar bana. 2 insan daha kazandırdım <chuckles> diye düşünüyorum, böyle, müzik, eee, dünyama.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hımm. Strateji yürüttün. He he. Bu seni tatmin etti başardığın için galiba. Evet, bunun, eee, vey bir başarı olarak bir hissiyatı var. Bunu yapmaya devam edeceksin o zaman. Öyle anlıyorum.
Hı hı, kesinlikle, kesinlikle yaparım. Yani, gerçekten seviyorsam ve, hani, biraz tanıyorsam arkadaşlarımı ve, hani, müzik zevklerimiz yakınsa o zaman onlara, hani, yeni hiç duymadıkları birilerini anlatmak ve, işte, beraber konsere, eee, gitmek, eee, bu bunu seviyorum. Ya, genelde de olumlu geri bildirimler Evet. Olumlu geri bildirimler aldığım için, eee, iyi oluyor. Tabii ki kötü şeyler de oluyor, işte, Hüsnü Arkan deneyiminde olduğu gibi İstanbul'da ama her zaman, eee, o bir şanssızlık gibi kalıyor benim şeyimde, listemde.
Evet. Paylaşmak galiba. Hı hı. <chuckles> Evet, anlıyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum paylaşımların için.
Eee, benim için de öyleydi. Ben çok teşekkür ederim.